Gençlere vermek istediğin, eee, böyle, önemli öğütler var mı?
Eee, önemli öğütler var. Öncelikle ben istiyorum ki sağlıklı olsunlar. Yani, böyle, fiziksel olarak ayakta enerjik olabilecekleri bir sağlıkları olsun. Bu, eee, beslenmeye dayalı bahaneleri olabilir. Onu çok iyi anlıyorum ama mümkü işte, et yiyemiyorsa tahıldan, ııı, işte, onu yiyemiyorsa bir sebzeden. Eee, çünkü bilgi her yerde ulaşabiliyorlar, eee, bu beslenmeyle ilgili bilgiye.
Güzel. Evet. Kesinlikle.
Eee, o o yüzden, hani, araştırsınlar kendileri ne iyi geliyor, ne gelmiyor, ooo, ona göre, eee, büyüklerinden beklemeden kendi beslenme alışkanlıklarını oluştursunlar diyorum öncelikle.
Peki. Eee. Sağlık her şeyin başında gelir, eee zaten. Sen de sağlıktan başladın öğüt vermeye. Eee, peki, sana göre bir eee, genç bir insan, eee, kendini, eee, hangi yaşlarda buluyor bu yemek, içmeyle alakalı? Yani, sağlıklı beslenme konusunda, sağlığına önem verme konusunda kaç eee, hangi yaşlarda kendini buluyor, dikkat etmeye başlıyor?
Evet. Evet. Eee, aslında 10-12 yaşına kadar a anne babası önüne ya, sofraya ne getirirse on on ona belki zorunla yemek isteyecek ama, işte, 13-15 eee, o yaşlarda artık spora dayalı, eee, kendi, eee, n neyi, eee, neyi yapınca kendini iyi hissediyor, hangi sporu yaparsam daha mutlu oluyorum, onu keşfetmeye başlayabiliyor. Bu çocuklukta da olabilir. İşte, 5-6 yaşında birden, böyle, futbol oynamaya başlayan çocuklar da var. O, on ayrı konu ama bu, böyle, hiç, böyle, hani, hiçbir taraftan ilgilenilmemiş, okulda sosyal etkinliğe girmemiş, kendi hâline kalmış, eee, çocuklar, gençler için diyorum ben. Yani, <chuckles> eee, bir şekilde destek almamış ama yaşantısında kendisini güçlü tutması gereken, eee, bunu sadece kendine bağlı olduğunu hatırlatması gerekiyor, onlar için diyorum. Yani, 15 yaştan itibaren mutlaka beslenme alışkanlıklarını oturtmalılar.
Hı hı. Dayalı. Evet, kişiden kişiye de değişebilir diyorsun, değil mi? Evet. Peki, 15 yaş, eee, reşit olmayan bir yaş. Eee, aslında birçok genç insan da bilinçli değil o yaşlarda ve, eee, yani, beslenme alışkanlığı deyip geçmemek lazım. Eee, 30'lu yaş yaşlarında da insanlar nasıl yiyip, içeceklerini bilmiyorlar. Bu aslında basit gibi görünen ama zor bir şey. Peki, emm, bu konuda ne, eee, öneriyorsun? Ne öğüt veriyorsun? Na ne yapabilirler? N neler li takip edebilirler? Kimle görüşebilirler? Var mı, eee, fikirlerin?
Evet. Doğru. Aynen. Hı hı. O şu an 30'lu yaşlara gelmiş insanlar, eee, bu tür bilgilere çok iyi ulaşmıyordu ya da ilgisini çekecek şekilde gözünün önüne gelmiyordu. Aaa, o yüzden, hani, ben aslında üzülüyorum. Eee, tam gençliğinin başında ama 30'lu yaşlarda birden işe başlamış, bi eee, çoğunlukla da ofiste çalışıyor ya da işte akşam erk eve yorgun geldiği için hemen, eee, akşam yemeğinden sonra kendini koltuğa atıyor. Hafif göbeklenmeye başlamış. Kadınlar için de aynı durum. İşte, hani, er göbek erkek şey simgesi gibi anlaşılmasın, eee, yani, kadınlar için de aynı durum bu. Eee, kadın, erkek olarak ayırmıyorum zaten. Eee, şimdiki gençlerin önünde bir çı sosyal medyada olsun, ııı, gezindikleri uygulamalarda olsun, ııı, hani, mutlaka bir orada bilgi veren beslenmeye dayalı ya da spora dayalı hareket hangi hareketlerin, eee, sana iyi geleceğine dayalı, eee, aslında uzmanlar var. Kısa kısa reklamlarını yapıyorlar. Onları takip edebilirler. Bu çok, böyle, aşırı, hani, ne olduğu her bilgiyi satanları demiyorum, gerçekten uzman olan kişileri. Bö YouTube'da olur, başka bir yerde olur ya da, ııı, artık, eee, oturdukları yerlerde, eee, belediyeler, spor salonlarında, aaa, bu tür halka, eee, dayalı etkinlikler.
Hımm, enteresan. Anlıyorum. <chuckles> Hadi ya. Evet, kesinlikle. Evet. Güzel. Hah! Evet, burası güzel mesela. İlgimi, eee, çekecek bir konu. Ben de, eee, oradan bahsedecektim. Çünkü, eee, yani, spor gerçekten çok önemli ve toplum olarak da, eee, her toplum spora o kadar ilgili değil, emm
Doğru.
gençlere mesela hangi yaştan itibaren spor yapmalı sence? Eee, senin görüşün ve, eee, bunu yaparken neleri takip etmeliler?
Hı, çocuk a az önce de belirttiğim gibi, aile desteğiyle zaten çocuktan başlanmalı. Böyle 3-4 yaşta, işte, yüzmeye götürülüyor aileler tarafından çocuklar. İşte, futbola ilgisi varsa, başka patene ilgisi varsa, eee, hiç aklınıza gelmez, a işte, o buz hokeyi, o tür, eee, bu yaşadığı bölgede, eee, bu imkânlar sağlanıyor mu? Öncelikle bu önemli, varsa tabii. Yoksa bu bisikletle çıkmak olabilir eğer, eee, bisiklet yolları uygunsa, eee, ne bileyim, arkadaşlarıyla birleşip, eee, mutlaka bir, eee, s spor alanı vardır, işte, voleybol gibi po basketbol potasının olduğu yerlerde olabilir. Bu, eee, mümkün olduğunca tabii ki o çocuktaki sosyalleşme nasıl gelişti, ııı, onda da <chuckles> ö önemli ama mutlaka 1-2 arkadaşı vardır bir şey yapan, onlara yaklaşmalı. Eee, bu salon sporları da olabilir. Eee, ne bileyim, eee, güzel işte, hani, çok şiddet içermeyen, eee, dövüş sporları da olabilir. Hiçbir şirin hiçbirine karşı değilim. Kendi ilgisini neyi çekiyor bu ı ya, en, eee, basit gibi görünebilir, eee, ama badminton, eee, gibi, eee, ne denir? Böyle raketli oynanan sporlar var. Hiçbir şey yoksa masa tenisi. O acayip insanın vücudunu çalıştıran, işte ritmini, orada zihnini böyle disipline eden, eee, çok güzel aktivitelerden bir tanesi.
Aynen öyle. Elde ne varsa. Çok güzel. Aynen öyle. Evet, bunlar da enteresan olabilir kesinlik Evet. Yani, eee, sporu ve sağlığı başa koydun. Güzel! Eee, aslında çocukların eee, gençlerin daha doğrusu birçoğu bu tip şeylere aslında yeni, eee, nesil özellikle çok ilgi duyuyorlar. Bu konuları pek ihmal etmiyorlar. Burada biraz daha, eee, zorlayıcı, eee, şeyler var çocuklar için. Mesela, eee, eğitimle alakalı, eee, hangi eğitim yolundan gideceklerini, burayı seçme konusunda ciddi anlamda destek
Evet. Doğru, ne kadar. Hı hı.
ihtiyacı oluyorlar. Gelecek seçimiyle alakalı, hayatlarına yön verme, karar vermeyle alakalı veya, işte, yine ekonomiyle alakalı, finansal durumla da alakalı. Aslında buralarda ciddi öğütlere ve yardımlara ihtiyaçları var. Eee, mesela ekonomi, finanstan başlayabiliriz. Eee, sen ne düşünüyorsun? Ne öğütler verirsin?
Aynen. Çok doğru. Yani, ok öğrenci bir, eee <chuckles> aslında üzülüyorum da, yani, o yaşta bunları düşünmek zorunda kalması toplumumuzda, eee, üzücü. Orada aslında, eee, bi eee, ne öğrenmek istediğine odaklanması gerekirken, eğer bilimsel bir şeye, eee, yatkınlığı varsa araştırma yapmaya odaklanması gerekirken, işte, "Bizim evde çorba kaynayacak mı? Eee, ya da bana gelen harçlık yetecek mi ya da, işte, eee, üniversite benim araştırmam için gerekli, eee, parayı karşılayabilecek mi?" Bu sıkıntılara giriyor olması şu anki, günümüzdeki, hani, Türkiye'de ve b benzer ülkelerdeki toplumlardaki gençler için üzücü bir durum aslında. Eee
Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında ben şunu, ııı, veya merak ediyorum. Eee, yeteri kadar parası olduğunu düşünelim harcama boyutunda yani, eee, parayı dü doğru şekilde para harcamak bir sanattır. Eee, bunu, ı çok az in yani, elinde çok az parayı olan insan çok iyi de değerlendirebilir. Elinde çok fazla parası olan insan çok kötü de değerlendirebilir. Aslında, eee, harcama boyutunda nasıl, eee, değerlendirmeli, neler yapmalı, para biriktirmeli mi mesela? Bi eee, bunları merak ediyorum.
Evet. Çok doğru. Hı hı. Ev Hı hı. Biriktirmeli çünkü gelecek gerçekten çok şey, emm, ne olacağı belli değil. Eee, şöyle d senin de dediğin gibi, hani, gerçekte ekonomik düzeyi iyi bir ailede ihtiyaçları karşılanan birisi de olabilir. Bu tür kaygıları olmayabilir. Belli bir eğitimi de almıştır zaten. En azından bir yabancı dil öğrenmiştir bu gencimiz. Eee, ben öncelikle mutlaka bir, kendi dili haricinde bir dili, yani kendi dili gibi öğrenmesini tavsiye ederim. Ön bir hatta 2'nci. Evet. Onu o dili taze tutmak için, eee, unutmamak için, yani, eee, o ülkedeki kişi nasıl konuşuyorsa o onun gibi konuşabilmek için, eee, bu tür kendine etkinlikler ayarlamalı. Bu gezi olabilir, eee, ne bileyim, emm, for forumlara katılabilir, yani, katılamıyors yurt dışına gitmiyorsa bile, işte, o online, ne bileyim, forumlar olabilir, bir şeylere katılmalı ve onu taze tutmalı, okumalı, dinlemeli bol bol. Eğer, eee, yeni bir eğitim almak istiyorsa, ııı, istiyorsa demeyeyim, eee, çünkü şa e e ihtiyaçları karşılanmış birisi, eee, işte, o belli bir okulda okuyor, eee, kendini donanımlı tutmalı yani sadece okuduğu, ııı, bölümle ilgili değil, ben bunun yan alanı olarak ne yapabilirim, yani, eee, işimi gelecekte ne yöne doğru yönlendirirsem bir yerde tıkandığında, ııı, bunu bana açık ııı, yan tarafa, işte, kapı açacak bir şey öğrenmeliyim. Ne bileyim, mimarım diye yazılım öd öğrenmekten kaçınmamalı. Eee, işte, ressamım diye, eee, ne bileyim, eee, şey, yapay zekâyla ilgili uygulamaları kullanmaktan kaçınmamalı çünkü onun geleceği o taraftan da açılacak. Aaa, bu tür, eee, şeyler aklıma geliyor öncelikle. Yani, her zaman donanımlı olmak, sadece verilen eğitime güvenmemek, kendi kendi Dediğim gibi bilgiye ulaşmak zor değil, ücretsiz üniversitelerin eğitimleri de var. Eee, bir şekilde kendini bir alanda donanımlı yapmaya çalışırken zaten o peş peşe geliyor, kendi, eee, "A, bu da iyiymiş!" diye ilgilan ilgi alanları oluşmaya başlayabiliyor.
Aynen öyle. Mutlaka bir yabancı dil öğrenmesinde fayda var, değil mi? A, çok güzel! Çok mantıklı. Yurt dışı gezileri olabilir, değil mi? Kesinlikle haklısın. Evet. Hı hı. Evet. Çok güzel! Haklısın. Evet, anlıy Aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, emm, şundan bahsedelim biraz da, eee genç insanlar kendilerini geliştirme konusunda istekliler mi sence yoksa, böyle, aile eee, nin bir sürekli, eee, i ittirmesi, eee, yönlendirmesi mi gerekiyor? Mesela ülke Türkiye'den bahsedebiliriz bu konuda. Bir de, eee, karar verme konularında, eee, gençler bayağı, eee, başarısız, çok zorlanıyorlar. Karar verme yetilerini nasıl geliştirebilirler sence? Ne bu konuda ne öğütler veriyorsun? Ne tavsiyelerde bulunabilirsin gençlere?
Evet. I hı. Yani, gerçekten olmak istedikleri şeyin peşinden gitmeliler. Aile mesela, işte, gelecekte maddi olarak onu rahatlatacak bir mesleği seçmesine, bas seçmesi için baskı uygulayabilir. İşte, eee, "Kızım, diş hekimi ol kızım, işte, mutlaka bir şekilde kazanırsın." falan. Eee, o hukuku okumak istiyordur mesela. "İşte, avukatlar kazanmıyor." ya da, işte, ben, eee, ne diyeyim, eee, "Bir tasarımcı olmak istiyorum, bir çizim yapmak istiyorum." diyebilir. Eee, mutlaka içlerinde olanı okusunlar. Gerçekten onun için mücadele etsinler, yan
Anlıyorum. Hı hı. Onlar da oluyor, evet. İçlerinden ne geliyorsa, değil mi? Biraz, iii, iç sesini dinlemekte fayda var diyorsun.
Evet, kesinlikle. Ba Doğru. Ailelerini ikna etmek için de ellerinden geleni yapsınlar. Gerekirse öğretmenlerinden ya da, işte, bu işleri yapan kişilerden destek alabilirler. Dediğim gibi, şu anda sosyal medya aracılığıyla da birisine ulaşmak, eee, zor deği değil, yani. Her bir şekilde bir yerlere ulaşılabiliyor. Eee
Kendini geliştirmek için bir yerlere bir şekilde ulaşabilir. Hatta, işte, gönüllü, üüü, yerler var bununla ilgili veya, işte, birtakım staj fırsatları olabiliyor, eee, veya, böyle, mentörlük ııı, bazı insanlar, böyle, mentör yardımıyla çok daha kendilerini iyi hissedebiliyorlar ve doğruyu bulabiliyorlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun mesela, gençlere neler söylenebilir?
Ama Hıh. Mutlaka. Eee, tabii, çok güzel ölçüp tartmaları gerekiyor mentör olacakları onlara mentör olacak kişiyi de <chuckles> seçerken <chuckles> yanılgılar yaşamamak için. Eee, ş Olabilir, hani, eee
Yanlış kişiyi seçmemek lazım, değil mi? <chuckles>
Bu ben, hani, kimseye güvenmeyin anlamında söylemiyorum. Sana hitap ediyor mu? Aaa, tamam, bir gerçekten o kişinin zaten ikna yeteneği vardır. Iıı, o ona ışık tutacak bir sözü, bir cümlesi vardır. Onu uzun uzun düşünmelerini tavsiye ed Böyle, birden atlamamalı gerekli. Eee, bunun dışında atölyeler var. Mesela katılabilir, işte cı çok basit, emm, ne bileyim, işte b eee, yetenekleri geliştirme atölyeleri, eee, <chuckles> eee, yazarlık atölyesi. Orada bir şek
Evet, haklısın, doğru söylüyorsun. Kendilerini oralarda geliştirebilirler, değil mi? Atölyelerde e
Geliştirmekten öte, oraya gittiklerinde farklı insanlar tanıyıp, onlara yardımcı olabilecek insanlara ulaşabilirler. Eee, bu, bir fuar gibi, eee, bir etkinlik olabilir, bir belediyenin bir etkinliği olabilir, bir okulda, aaa, dışarıdan gelen bir konuk olabilir. Mutlaka takip etsinler, yani evlerinde kapalı kalmasınlar. Mut önlerine gelen eee bir bil eee, uy haberi açıp okusunlar. Açık olsunlar yani. <chuckles> O anlamda söylemek istedim.
Evet. Aynen öyle. Haklısın. Aynen öyle. Kesinlikle aslında çok, ııı, mantıklı, eee, öğütler bunlar. Eee, umarım, eee, sen de bu öğütleri çevrendeki gençlere de bol bol verirsin. Onlar da uygularlar. Çok keyifli ve, eee, önemli şeyler. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Eee, sohbet keyifli geçti benim için.
<chuckles> Gerçekten. Gerçekten de öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.